في المستشفى، وخلاص أنت already خلّصت ال12 ساعة بتوعك بقى، وميت وخلاص عايز تروّح البيت، "حرام، بس إحنا ما عندناش دكاترة تاني دلوقتي، هتسيب العيانين كده؟!"
إمم. أ أي واحد يلعب على العاطفة بقى، يقول لك آه لأ أنت هتسيب بالضبط. ده نموذج سيء. اهم.
بالضبط. عاطفة، بط آه بطريقة سلبية، اللي هو "إيه ده! أنت هتمشي مش حرام علينا كده!" أو مثلًا لو أنت وأنا مثلًا شخص بيحب الحيوانات آمم، على طول أنا لو عليَّ هالِم حيوانات الشارع دي كلّها عندنا في البيت، بس ما ينفعش ما فيش مكان. آمم هل هل أنا لمّا بارُوح ملاجئ الحيوانات وكده بيقعدوا يقولوا لي "ياه! ده حرام، ده ممكن يم يموت بكرة، ده مالوش مكان." هُم بيلعبوا على العاطفة بتاعتي، يمكن من نيتهم هُم بيحاولوا ينقذوا الحيوان ده بس أنا باتأثر بالموضوع، وأنا عارفة إن أنا مش هاقدَر آخد الحيوان ده عندي في البيت.
اهم. أ آه. للأسف. إمم. صحيح، صحيح. آمم أنا أنا وصَلت لي ال وصَلت لي الفكرة وأنت أنت على فكرة برضو حتى الحيوان ده نموذج إيجابي ما هوّاش سلبي برضو، يعني أنتِ نفْسِك يبقى عندِك يعني مثلًا أقول عندِك أرض كبيرة وتحطي فيها الحيوانات دي كلّها. أيوه.
آه. يا ريت. أول لمّا أبقى غنية ويبقى عندي أرض كبيرة هاعمل ملجأ حيوانات.
اهم. طَب ال القطط والّا الكلاب؟ آمم
ال2، يعني أنا عادةً ما كنتش باحب القطط، بس من قريّب جبنا قطة لقيناها عيّانة في عمارة <laughs> خدناها.
اهم. امم. آه، أي واحد برضو، أنتِ لازم بتدوّري على العيانين بس عشان خاطر تبقي أخدتِ ثوابين. <chuckles>
لأ، أنا باجيب ال أنا باجيب اللي محتاجني، يعني أنا ما باجي أنا أنقيّش حيوان مش محتاجني، لو هو عايش كويس خلاص باسيبه. كلبتي مثلًا لمّا أنا جبتها أنا ج أنا معايا كلبة من مَصر.
صحيح. اهم. يا نهار أبيض، من مَصر؟!
آآ، بلدي، من مصر، من الشارع، من 6 أكتوبر حرفيًا. <laughs>
إمم، آه. اهم. يا نهار أبيض! ده من من عمق البلد. إمم.
من عُمق البلد، ده أنا آآ، الش مش أنا اللي لقيتها بس واحدة تانية لقيتها هي وأخوها، وكانوا بقيت أخواتهم ميّتين وأمهم ميّتة، فهي الكلبة أصلًا ما كانتش فتَّحت عينيها حرفيًا. آآ، أخدت هي ال2، بس قالت: "يا جماعة أنا مش هاقدر آخد ال2، أنا هاخد الولد، حد ياخد البنت." آمم، بس أنا خدتها اسمها بطاطس دلوقتي عايشة في رومانيا حبيبة قلبي اتعودِت على التلج، <chuckles> بقيت بتتكلم روماني وإنجليزي كلّه، كلّه.
اهم. آه، يا عيني! إمم. واح إمم. <laughs> <chuckles> هي هي رومانيا ساقعة، أنا آسف، هي رومانيا ساقعة؟

رومانيا آه، آه، يعني رومانيا برد فيها الشتا بيبقى مثلًا -20 كده يعني <chuckles> آه
لا والله! امم. يا نهار أبيض. أنا اتصطدمت والله أنا باحسب رومانيا مثلًا زي يعني مثلًا زي مثلًا برت برتغ لأ بس البرتغال أفضل دولة في أوروبا في الجو <tsk> يعني مثلًا زي مثلًا إيط إيطاليا مثلًا، مثلًا.
آه. لأ، لأ، إحنا بنفس يعني بُص هو يمكن في الصيف بنقرب من من درجة الحرارة بتاعة إيطاليا وكده.
إمم. يعني دلوقتي كام النهاردة مثلًا كام؟
آآ، استنى بُص دلوقتي عندنا كام هو إحنا آآ، في شهر 4 كان عندنا تلج ودي كانت حاجة غريبة لأنه أول مرة تحصل، آمم، بس دلوقتي
إمم. إهم. 5 إحنا في شهر 6 باين! آه 6 إحنا في 6 امم.
دل أنتم عندكم 6
لأ إحنا النهاردة إحنا في شهر 6 إحنا النهاردة النهاردة 30 تلاتين
آه. 30 واو! لأ إحنا عندنا 21 دلوقتي وبالليل هتبقى 12
إمم. إمم. إمم.
ف لأ ده إحنا كده صيف <chuckles>
لكن ح أنا اتصطدمت بحوار السقعة يعني تلاقي يا عيني الكلبة تخيلي الكلبة جاية من ستة أكتوبر في في عز ال يعني ستة أكتوبر دي نار، نار وبالذات في في الشارع يا عيني أكيد بلد ييعني بتمشي في الشارع وات واتقلب بيها الحال للتلج ده.
<chuckles> اهم. آه، آه، بس هي بس أنا أقول لك على حاجة أنا جايبة لها لبس خلينا متفقين يعني هي كلبة محتاجة لبس لأن هي جاية من مكان حر، بس هي كمان لاحظت إن فروها لما إحنا بقينا دلوقتي عايشين حوالي 5 سنين 6 سنين هنا. آآ، فروها ابتدأ يك يطول ويكبر يعني بطريقة أنا عمري ما كنت شُفتها كده، بس أنا حاسة إن ده طريقة جسمها إن هي تتعود على البرد.
س إهم. إمم. بدأ يتغير. اهم. سبحان الله. تتأقلم على الوضع الجديد إهم.
آه، آه، لا، أنا مثلًا دي أنا كلبتي دي <chuckles> باحبها اوي بس هل أنا اتأثرت عاطفيًا عشان أجيبها أكيد، بس دي كانت حاجة كويسة إن أنا قدرت أجيبها، لكن كمية بقى الحيوانات اللي أنا اتأثرت عاطفيًا إن أنا عايزة أخدها بس مش عارفة أخدها، لأ ده كان طريقة صعبة جدًا، وفي ناس على فكرة بتحب الضغط ده أوي. تحب إن هي تحط عليك ضغط اللي هو "إيه ده أنت إزاي ما عندكش قلب حرام."
اهم. <chuckles> إمم. وأنتِ اهم. إمم. بيلعب آه، آه، تمام وبعدين بس مع الستات أكتر الموضوع بيبقى باحس آه.
أكيد أكيد أنا ما اهم، أنا عارفة الموضوع ده.
آآ آآ آآ باحس إن ال إن القطط ليها شخصية شوية عن الكلاب م مش عارف ليه مع إني ما ربيتش ولا دي والله، إمم.
دي حقيقة <chuckles> <chuckles> آه، آه، لا، لا، دي حقيقة القطط يعني مستقلة أكتر.
إمم. independent cat. woman <chuckles> ت تخيِّلي تبقى تخيلي تبقى قطة و و و و و وأنثى يا نهار أبيض بتقول لك أنا بكرا هأشتغل لواحدي وأنفصل عن البيت <chuckles> الموضوع خلص بسهولة لك <laughs> شكرًا فرصة سعيدة نشوفك على خير مع السلامة.
independent آه بالضبط <chuckles> cat woman <laughs> <chuckles> <laughs> أنا مش ماشية وسايبة البيت <chuckles> أنا كمان اتبسطت، شكرا ليك مع السلامة.